À, tại vì nhóm đông á, thường á thì, à, thường nhóm đông của tụi mình chơi á, thường là những người có cùng gu với nhau, sở thích với nhau thì, à, thậm chí là âm nhạc nữa. Khi nhưng mà thỉnh thoảng thì vẫn có những cái nha cái bài nhạc mà nó khác nhau, nó khác sở thích, thì mình cứ lập một cái nhiều playlist khác nhau, có nghĩa là thể có nhiều thể loại khác nhau như nhạc Latinh chẳng hạn, K-pop chẳng hạn, nghĩa là mình sẽ chơi đều hết, có nghĩa là thí dụ một buổi tiệc thì mình sẽ mở đều hết tất cả các thể loại để cho mọi người nghe.
Ừ. Ừm, mình hiểu. Ừm. Mình hiểu rồi, thế cũng hay. Nói chung là cũng, ơ, cứ chọn nhiều thể loại nhạc đi thì, ừm, ừm, kiểu gì cũng có người thích người không ấy, nhưng mà thôi thì cũng phải chấp nhận ấy chứ. Nhưng mà bạn bè của bạn có phải là những cái người, kiểu, khá là khó tính trong cái việc nghe nhạc hay không?
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. <chuckles> Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm, ừm.

À, thật ra thì bạn mình cũng hông có khó tính đâu, tụi nó cũng dễ lắm, kiểu như, tụi này vì mình một nhóm chơi mà có nhiều người mà thuộc, ơ, nhiều nước khác nhau á, kiểu như là, đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau á, thì, ờ, dễ chấp nhận cái sự khác biệt của người khác lắm. Thì, à ừm, ừm, thì tụi mình cũng bật nhiều, thí dụ mà có nhóm mình thì có ng có một con bé Hàn nữa, thì tụi mình cũng có playlist Hàn, thì tại vì tụi mình cũng thích nhạc Hàn nữa, thì tụi mình cứ mở lên, ừ. <laughs> Ai mà có bài gì hay thì cứ thêm vào. <chuckles>
Ừm. Ừm. Thế thì cũng hay. Ừm. <chuckles> Thế thì cũng được đấy chứ, kiểu, đôi khi, kiểu như là, có một người nào đó gợi ý ra một cái bài bài hát mới thì ừm, cho cả nhóm nghe m nghe thử, đúng không? Nhỡ đâu lại, kiểu, cả nhóm lại thấy nó nó rất là hay thì sao, đúng không?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm, nhưng mà À, đúng rồi. Tụi mình có một cái playlist chung nghe, nghĩa là tất cả mọi người có thể là truy cập vào cái danh sách đó, và có thể tự động thêm những cái bài hát mà mọi người thích, ừm.
Ờ. À! Tự thêm vào những cái bài hát mà mọi người muốn nghe, đúng không? Thế cũng cũng là một cái cách hợp lý để ai cũng sẽ có những cái bài hát hay. Thế xong rồi lúc đó thì sẽ, kiểu như là, để cho playlist nó chạy một cách, gọi là, ngẫu nhiên, đúng không?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng đó. <laughs> Ừm, ừm, đúng rồi. Ừm. <chuckles>
Ô! <chuckles> Cũng là cũng là một cái, ơ, cách thú vị để cho những cái buổi tiệc ấy, hoặc là những cái lúc họp nhóm chẳng hạn, nên cũng vô tình lại nghe đúng bài nào đó thì cũng được. Mà bạn đã từng gặp một cái tình huống nào mà, kiểu, không ai đồng ý cái bài nào chưa? Kiểu, đưa ra một bài mà không có ai đồng ý hết trơn á.
Đúng rồi. Đúng rồi. Ờ, đúng rồi. Có chứ. Có chứ. Thì mình cũng hay thích dạo này mình hay nghe những cái bài, gọi là, của Disney á, thì, à, tại vì mọi người, kiểu, cũng đã lớn rồi, mọi người thích một cái gì đó nó năng động, nó kích thích hơn. Còn với mình á, thì dạo này mình nghe Hàn nhạc nhạc Disney là là mọi người cũng không có có chuộng đối với nhạc đó. Thì, à, tại vì, à, tiệc tùng mà, tiệc tùng phải nhạc phải năng động chứ, vô mà hát mấy cái bài mà kiểu công chúa, hoàng tử thì nó hơi kỳ kỳ một tí, <laughs> nên cũng hơi kỳ. Ừ, đúng rồi, ừm.
<chuckles> Ô kê. <laughs> Hơi kỳ nha. <chuckles> Ừm. Thế thường thì sẽ có, kiểu như là, ai ở trong nhóm là cái người mà, kiểu, sẽ có quyền quyết định cuối cùng khi mà chọn nhạc không? Hay là cũng cứ theo số đông thôi?
Quyết định cuối cùng, à, bình thường hình như là theo số đông á. Tại vì mình sẽ có một cái play playlist chung mà, thì mọi người muốn thêm cái gì cứ thêm vô thôi. Thì, ờ, bên mình thì mình hay thêm mấy bài bài Disney á, thì mọi người hay bấm bỏ qua. <laughs> Ừ, bỏ ra ờ, đúng rồi. <laughs>
À. <laughs> Khổ thân, khổ thân. <laughs> Ừm, cũng, gọi là, được thêm vào, nhưng mà cũng không có được nghe mấy. <chuckles>
Đúng rồi, cũng hông được nghe nhiều lắm. Tại mình dạo này mình thích những cái bài nó đơn giản, giai điệu nó dễ thương một tí thôi. Ừm.
Ừ. Ừm. Đó, thế thì chứng tỏ là những, kiểu, cái bài của bạn mà bị bỏ qua này là là là mọi người rất rất là không đồng ý rồi đấy, dù là mọi người dễ tính nhưng mà mọi người vẫn không muốn nghe. <chuckles>
Đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì, kiểu như, ơ, tụi tụi mình kiểu, tụi nó cũng, kiểu, ơ, hay đi club á, ý là tụi nó cũng kêu hay nhạc chơi Latinh hoặc kiểu nhạc Hip-hop, mà, kiểu, mà kích động để mà lắc đít á. <laughs> Thật ra nhưng mà tụi nó lại không kiêu mà lại bắt nhạc Disney lên kiểu công chúa hoàng tử, tụi nó hông có chịu, tụi nó nói nhảy hông có được. <laughs>
Ừm. <laughs> Ờ, không có nhảy nổi. <laughs> Ừm, ừm.
Đúng rồi. Tụi nó cứ múa đứng múa thôi, đứng nhịp chân thôi.
Thế bạn thấy là khi mà gu âm nhạc nó khác nhau quá nhiều ấy, thì làm sao mà để có thể dung hòa được bây giờ?